Mà hổng biết á nha, không biết là theo bạn nè, thì tại sao một cái việc mà mình mình làm theo cái sở thích của mình á, thì lại giúp mình giảm bớt cái căng thẳng? Bạn thấy là cái hiệu ứng đó đó, nó đến từ tâm lý nè, thể chất hay là cả hai luôn?
Ừm. Mình thấy nà nó là cả hai luôn á, ờ, bởi vì khi mà mình, ờ, ờ, chơi cái bộ môn mà mình yêu thích á, thì giống như là nó nhiều năng lượng để mà mình chơi. Cho dù á là mình, ờ, ờ, ngày đó mình hông vui đi chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên khi mà mình chơi á, tự nhiên mình thấy vui vẻ hẳn lên. Ờ, giống như là mình, ờ, mình không nghĩ về cái sự buồn bã của mình nữa, những cái chuyện buồn của mình nữa, mà mình chỉ tập trung mình chơi, cái xong cái cái năng của mình nó nó dâng trào lên, rồi xong cái tâm trí của mình nó cũng thoải mái hơn, ờ, và quan trọng á là
Ừm. Ừm. Ờ. Vậy á hả? Ừm. Wow. Ừm. Tức là khi mà bạn, a, tập trung vào cái việc mà bạn bệnh ừm, bạn đang thích thú đó đó, kiểu như là, bạn ngắt kết nối tạm thời với những cái suy nghĩ tiêu cực vậy đó, đúng hông? À.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Và bên cạnh đó thì á hả cũng có, ưm, mở rộng cái vòng bạn bè nữa. Cũng có nhiều người cũng, ơ, có chung sở thích với mình, rồi xong cái mình đến mình gặp họ rồi mình cũng trò chuyện, rồi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm chơi bóng bàn với nhau, mình thấy là khá là vui á nha.
Còn còn gì nữa hông bạn? Ừm. À. Ừm. À, đúng rồi. Những cái mối quan hệ ở trong cuộc sống của mình nè, mà đặc biệt là những cái mối quan hệ mà có chung một cái nhìn nào đó, hoặc là một cái sở thích nào đó, tự nhiên nó có một cái kết nối rất là đặc biệt. Rồi bạn được chia sẻ những cái điều ở trong cuộc sống của bạn nữa, đúng hông? À, thế là coi như là bạn đã giải tỏa ra khỏi mình những cái tâm trạng nặng nề, bằng cái việc là bạn ngắt kết nối qua những cái s ơ ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực rồi tăng thêm vòng bạn bè nữa. Thế thì, ờm, khi trong cái quá trình mà bạn chơi bóng bàn đó đó, thời điểm nào mà bạn thấy được cái sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của mình vậy?
Đúng rồi. Ừm, chính xác. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Mình thấy đó là mà chơi khoảng một thời gian khoảng, ơ, 3-4 tháng á là tự nhiên mình thấy là cái, ơ, cái tâm trạng của mình nó cũng, ơ, thay đổi rất là nhiều luôn. Mỗi lần, ờ đúng rồi, cái ví dụ như là mình, à, cái sự, ờ, thiếu kiên nhẫn của mình chẳng hạn, mà khi mà mình chơi bóng bàn, tự nhiên là cái sự kiên nhẫn của mình nó tăng lên, ờ, mà mình bất ngờ luôn. Tại vì khi mà mình chơi bóng bàn á nha, là mình phải tập trung hết năng lực của mình 100% để mà vào cái bóng, để mà mình đánh trúng bóng đúng thời điểm. Ờ, do đó là cái tính kiên trì của mình, với lại cái tính kiên định của mình nó cũng gia tăng rất là nhiều, mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi nha.
Ừm. Nó cũng nhanh quá chứ. À. Ừm. Ồ. Hay nghen.

Có chứ bạn, ờ, cái sở thích của mình á nha, nó là mình rất là thích chơi bóng bàn luôn, ờ, và nó cũng giúp mình á hả, giải tỏa cái áp lực công việc rất là nhiều luôn.
Ừm. Vậy á hả? Ồ, thế thì hông biết là, à, bạn phát hiện ra cái sở thích này tình cờ hay là có một cái câu chuyện gì đó ở trong cái việc mà bạn tìm đến cái sở thích này hông vậy?
Ờ, thật thật ra thì nó cũng là một cái sự tình cờ, đó là khi mà mình, à, lướt trên mạng xã hội á, thì mình thấy một cái trận đấu về bóng bàn. Cái xong mình cũng ngừng lại để mà mình coi, cái khi mà mình coi thì tự nhiên mình bị cuốn hút vô trong đó đó, cái xong mình cũng, ơ, bắt đầu là tìm hiểu, ơ, hay là mình thử chơi bóng bàn thử ta? Đó, thì đó cũng là bắt đầu đó. Ừm.
Ừm. Ừm. Ủa, vậy luôn? À. Vậy đó hả? <chuckles> Thế từ cái suy nghĩ như vậy mà cho tới cái lúc mà bạn quyết định hành động là bạn sẽ đi chơi bóng bạn, xa hông?
Ờ, thật nó cũng không xa lắm, tại vì mình, ờ, khi mà mình muốn bắt đầu á, thì mình cũng tìm hiểu, rồi xong cái mình muốn là nó đúng rồi, phải làm luôn, phải ăn liền liền để cho mình không có bị, ờ, ờ, nhụt chí đó.
Ừm. Phải làm luôn đi, đúng hông? Ừm, <laughs> Ừ, đúng rồi, kiểu như là, mình đang có tinh thần thì mình phải tiếp tục, đúng hông? Nhưng mà khi mà bạn tìm đến cái môn mà bạn chơi bóng bàn vậy đó nha, thì không biết là cái sự mà stress của bạn nó có giảm như là bạn mong muốn không vậy?
Đúng rồi. Ừm, thật ra á, là giảm như mình mong muốn mà còn hơn thế nữa á, nha bạn nha. Tại vì á, lúc mà mình chơi á, khi mà mình vô chơi là mình chỉ tập trung vào cái bóng thôi, ngoài ra là mình hông có suy nghĩ cái gì, ờ, về công việc hay là những cái chuyện xung quanh, do đó là mình mình cảm thấy là mình được giải tỏa rất là nhiều luôn.
Hời ơi, tuyệt vời quá rồi. Giảm sao? Ừm. À. Hay quá ta. Thế thì có phải là bóng bàn á, đã giúp cho bạn quay lại cái trạng thái bình tâm nhanh hơn là cái việc bạn phải tự đối mặt với stress hông?
Ừm hừm. Đúng rồi, nó giúp mình bình tâm lại rất là nhiều luôn. Và cũng như làm cho cái tâm trí của mình nó nó nó nó thư giãn, ờ, nó không có bị, ờ, áp lực nhiều, hông có bị suy nghĩ nhiều, cho nên mình rất là thích luôn á.
Ừm! Nghe có vẻ như là cái tác dụng của nó rất là tốt cho cái đời sống của bạn, đúng hông bạn? Thế thì bây giờ, nếu như mà một ngày mà bạn đi làm về, căng thẳng quá chừng, mà bạn không có cơ hội để đi đánh bóng bàn thì lúc đó bạn có cảm thấy là thiếu hông?
Đúng rồi. Ừm. Có chứ, mình thấy là thiếu lắm nha, tại vì á, ơm, mình ngày nào mình chơi rồi mình cũng cảm thấy quen á, cho nên không mà mình mà ở nhà mình cảm thấy là tay chân nó cũng bị ngứa ngáy lắm, ờ.
<chuckles> Quen rồi hả? Ờ. Ừm. Ừm.